Ну, кстати, да. Вот, твердые сорта пшеницы я помню, раньше смотрела, а щас как-то уже забыла про это. В принципе, да, если сварить так же всё вот, э, там, с овощами, как я люблю, м, получится ничуть не хуже. Надо будет попробовать. Слушай, ну спасибо. На самом деле, это отличные советы. И да, буду вот разбираться в первую очередь с белком, чтобы нормально составлять, э, какие-то вот М, рацион, чтобы всё добирать как нужно. Я думаю, что это, в принципе, поможет от такого бесконтрольного переедания. Спасибо тебе большое.
Конечно. Да. Всего хорошего. Пока.
Пока.

Слушай, мне нужна помощь. Э, я вот заметила, что слишком много ем. Вот, э, мне как-то сложно контролировать порции, да? У меня вот всё, что на тарелку навалено, я всё это доедаю. И иногда вот, э, чувствую, что прям после еды, знаешь, желудок уже полный, ну а вот чувства насыщения как-то нету всё равно. И вот могу есть, э, м, слишком много. Ну и перекусы вот тоже, особенно сейчас. Знаешь, у меня, э, ну, как бы отпуск, я в офис не хожу, постоянно дома, постоянно холодильник рядом. Вот. И ещё, знаешь, там, ну перед Рождеством всякие вкусняшки начинают дома появляться. И вот я постоянно ем. Да вот, ну, слушай, <grunts> безобразие с этими вкусняшками, очень сложно это всё контролировать. Вот. Ну, и как-то Н-да. И знаешь, у меня вес начинает уже так потихонечку с смещаться со своей обычной позиции и ползти в ненужную мне сторону. Вот. И хотелось бы как-то всё это пресечь на корню и, э, знаешь, вот, э, научиться контролировать как-то то, что я ем. Может, посоветуешь что-нибудь?
Понимаю. К а как же без них? Понимаю, это очень Ну, э, во-первых, я тя хочу поддержать. Э, это, стандартная ситуация очень многих, э, людей перед праздниками. И, э э, <grunts> тут надо, конечно, л <chuckles> э, разбираться. Гы Давай разбираться, что происходит. А, праздники- это, конечно, отдельная тема. Вот. А, <grunts> ты говоришь, что ты чувствуешь голод, да? И всё съедаешь сразу, еще и перекусываешь. Вот тут вот, конечно, я хотела бы тебя немного поспрашивать.
Н-да. Давай, да.
И Да, подскажи, пожалуйста, а вот ты говоришь, что ешь много. Ам, вот, что такое много для тебя? Шт из чего состоит твоя тарелка?